Eee, sesi falan çok güzel ama eee, tabii biraz teknik sorunları çok çıkıyor. Bir de şimdi, eee, bu eski nostaljik şeyleri kullanınca, eee, tamir edecek birilerini bulmak da zor. Yani ya kendin yapabiliyor olman lazım tamirini.
A! Hı. I hı, hı hı. Heh, işte doğru. Ustası yok elinde. Tabii, tabii. Biraz anlıyor olman lazım aşağı yukarı sisteminden. O da tabii zor bir şey. Yani herkes anlamayabilir. Çok normal.
Evet. O da tabii zor. Eee, yani bir de, hani, pikapın falan böyle 70'lerden gelen bir teknolojiyse dolayısıyla, hani, eee, onun tamiriyle alakalı falan, eee, bir şeyler bulmak çok zor oluyor. Yedek parça falan, malzeme.
I hı, ı hı. Tabii ki. i Tabii canım, hani 70'lerde 30'unda 40'ında bir usta varsa atıyorum, hani, şimdi zaten o usta çoktan ölmüştür muhtemelen. Yaşamıyordur muhtemelen yani. I hı.
Evet. Ama pikaptan mesela mü müzik dinlemek çok keyif veriyor bana. Böyle, eee, daha başka bir hazzı var. Bilmiyorum, eee, sana da öyle oluyor mu?
Evet, değil mi? Ses o Hı. Hafif böyle cı cızırtılı geliyor değil mi ses? Hani, o güzel bir his aslında ki şu anda onu, hani, taklit eden şarkılar çıktı. Hani, böyle, eee, YouTube'da falan görüyorum. Hani, böyle cızırtılı şarkılar yayınlanıyor. İnsanlar sırf, hani, o hissi yaşasınlar diye kaliteyi birazcık bozuyorlar. Yani nostalji deyince biraz, böyle, nasıl diyeyim, kalitesiz demeyeyim de, hani, eee, ellerindeki imkânın maksimumunu kullanmışlar ve, hani bu kadar olmuş. Çok güzel olmuş diyesim geliyor benim. Şu anda çünkü bir şarkı dinliyorum. Şarkı pürüzsüz. En ufak bir cızırtı, en ufak bir şey yok. Hani, baslar yerinde, tizler yerinde ama işte, hani, bu kadar da bana şey geliyor, insan doğasına aykırı geliyor. Mesela ben, hani televizyonları şu an görüyorum. Kırmızılar nasıl kırmızı, maviler nasıl mavi? Hani doğada öyle bir mavi yok açıkçası. Yani, hani. Hı hı.
E, tabii. Evet. Evet, evet, doğru. Evet. Evet. Tabii. Evet. Daha canlı eskiye göre değil mi? Evet. Evet.

Hı hı.
Eee, oluyordu. O oyunlar falan hoşuma gidiyordu. Daha basitti. Sonra herhâlde oyunlar çok komplike olunca biraz da ben de kaçırdım herhâlde onu oynayamıyorum çünkü şimdi. Çok hoşuma gitmiyor. Çok fazla detay herhâlde binince biraz zorlaşıyor. Eee, gerçekten bir spor gibi oldu yani. Eee, biliyorsun o eski atari oyunları 2 boyutlu falan. Hani, eee, daha basit işte, eee, kolla kontrol etmesi
Evet. Hı hı, hı hı. Hıı. Hı hı. Ben de öyle ya. Evet. He he, he he. Yani, evet, o o gün Biraz da şey Tabii, tabii. Hı hı. Tabii, tabii mesela Mario oynuyorsun tek boyutlu. Mario zıplıyor yok işte çömeliyor, şudur, budur gibi i ilerliyor aslında ama şu anda 3 boyutlu, 4 boyutlu hatta VR'la oynanan oyunlar var. Takıyorlar akıllı gözlüğü
Hı, evet. Evet. Tabii, tabii. Mario vardı, eee, şey vardı hatırladım "Tank" diye bir oyun vardı. Çok severdim, oynardım.
Hıı. Araba yarışı vardı. Böyle Formula 1'in en basit versiyonu. 2 boyutluktan da öte böyle, yani, sadece araba gidiyor, sağa, sola dönüyor. Hı hı.
A, evet. Ya, o, eee, işte o tarz şeyler çok şey olmuyordu, zevk vermiyordu ama diğer böyle işte, ne bileyim, sirk oyunu falan vardı mesela onları hatırlıyorum. Böyle işte sirkte, eee, hayvanlarla bir şeyler yapıyordun falan. O eğlenceli olabiliyordu.
Hı hı. Hıı. He he. Hıı. O! Hı hı. Ya, evet aslında bunlar şu anda düşününce insan hüzünleniyor. Çünkü artık bunları oynayacağımız bir ekipmanımız yok veya oynayacak zamanımız da yok aslında, o da üzücü. Veya şimdi hani 1 tane Walkman alsan hadi atıyorum bitpazarından e, kaset bulman lazım ona. Yeni bir kaset takacaksın. Belki arızalı, belki değil. Hani, eee, şu anda aslında daha zorlaştı bu ko teknolojiye ulaşmak. Hani teknoloji çünkü şu an çok gelişti. Kimse hani öyle Walkman kasetiyle uğraşmaz. Çok, eee, özel zevkin olması lazım onu bulmak için şu anda, bu saatten sonra.
Eee, ama tabii Evet. Evet, evet. Tabii, tabii. Ha, tabii. Biraz işte onun yerini şey aldı şimdi ben de kullanıyorum, eee, pikaplar. Eee
Hımm. Doğru, evet.
eee, pikaplara işte plak bulmak falan da biraz şey oluyor. Evet, çok nostalji ama o da
A! Evet ya. Pikap tam nostalji eseri. Hı hı, pikap nostalji geliyor benim aklıma. Hı hı.

Evet.
Eee, kendi peki hayatında, böyle, ö özlediğin küçüklüğünden falan nostaljik şeyler var mı hatırlayabildiğin?
Ya, aslında Evet, evet var. Yani, annemle beraber mesela okula giderdik, o beni okula bırakırdı. Mesela o o sahneyi hatırlıyorum, çok hoşuma giderdi. Ankara'daydık, kar yağardı, böyle, kar altında e gide gide, geze geze giderdik, aslında. O beni şu anda, hani, hüzünlendiriyor. Çünkü ne öyle o kadar kar görebildim ondan sonra ne de, hani, artık o yaşlarda değilim annem beni okula bıraksın. Hani, bir şekilde hüz iii, insan, hani, hüzünleniyor. Ya da, işte, ne bileyim, bisikletle beraber bisikletle gezerdik, arkadaş grubumuz vardı. İşte, cips, kola yapardık mesela parkta oturup cips, kola yerdik. Bunlar inanılmaz şu an nostalji geliyor ki. Hatta, eee, bu Doritos'un bir tane cipsi vardı; Alaturka diye, böyle, haşhaşlı cipsi vardı. Onu mesela çok severdim ben. Ne zaman onu görüp görsem hemen alırım, hemen de yerim. Derim ki: "Bak işte, bu hissi yaşamıştım ben o gün. Şu anları yaşayabiliyorum elimden geldiğince." diye düşünürüm ve hüzünlenirim aslında. Evet.
Hımm, evet. Hımm, evet. Hıı. Evet. Doğru, doğru. Evet. Evet. Evet. Evet. E Evet. Eee, ben bir küçüklüğüme dair galiba özlediğim şeyim vardı, walkman'im vardı. Hâlâ daha almak istiyorum aslında yeni versiyonlarından bir tane. Walkman'ler üretiliyor hâlâ biliyorsun ama dijital, hani, böyle, artık Spotify'a ya da diğer, eee, şeylere bağlantısı olan, eee, ürünler de üretiliyor. Eee
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Evet. Ama, hani, kasetli walkman'i ben de hatırlıyorum. Ben benim de elime geçmişti, böyle Hı hı.
Hımm, evet. Kasetli Walkman vardı. O, eee, sadece bir müzik dinleme aracıydı ya, şimdi telefon biraz öyle değil. Eee, direkt onun kendi kulaklığı ve şeyi vardı. Tabii şöyle, hani, eee, yanına çıkarken çok kaset de alamıyordun.
Evet, evet. Hı hı. I hı. Doğru. Yani ne varsa onu dinlemek durumundasın aslında gün boyunca belki de.
Eee Evet, yani, 1 tane kaset alıyorsun içine, gün boyunca onu dinliyordun. O sanatçıyı dinleyebiliyordun sadece. As evet, aslında bakarsan tek bir, eee, şeye zorluyor seni. Eee, hani, bir albümü dinlemeye zorluyor sadece. Ama gelgelelim, eee, o sanatçının albümündeki bütün aslında parçaları biraz da mecburen de olsa dinlemek durumunda kalıyordun. Eee, biraz daha, eee, o sanatçıya dair daha fazla, eee, fikir oluşabiliyordu belki içinde.
Çok He he. I hı. Çok da seçenek şansın yoktu aslında. <chuckles> Doğru, doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Aslında evet, fikir oluyordu, bağ kurabiliyordun. Hani, çabuk sıkılmıyordun ve elindekinin aslında değerini biliyordun, yani. Çünkü sadece elinde o kaset var, onu dinlemek durumundasın. Şu an mesela, Spotify'a bir giriyorum ben, 50 tane sanatçı var dinlediğim. Her birini de 2 dakika dinliyorum. Sonuna kadar bile bitiremiyorum şarkıların. Çok çabuk harcıyorum aslında. Hani, birazcık o nostaljiyi seviyorum. Bazen, işte, ımm, "Keşke" diyorum, "Bir tane walkman'im olsa veya kablolu bir kulaklık alsam, taksam, hani, o hissiyatı yaşamak için." diye düşünüyorum bazen.
I Evet. Eee, ne tür Evet. Eve Evet. Hı. Evet. Evet. Eee, ve bu Ya, o o döneme dair onu özlediğim oluyor. Biraz da şey, Atari oyunlarını çok özlüyorum ya. Çocukken çok oynardım. Hatırlıyorum, hiç oynadım mı bilmiyorum ama o Atari versiyonlarını.
Hı hı. Hıı! Hı hı. O aradım, böyle, şey, 9.999 tane oyun var içinde. Bir tane kart takardın. Bir sürü ama her oyun birbirinin aynısıdır aslında özünde, hani. Televizyona takılırdı. Kocaman, böyle, kartı vardı arkasında. Hı hı.
Evet. Evet. Evet. Sadece isim değiştirilmiş. Yani toplamda, hani, 20 tane falan belki oyun vardır içinde.
Heh! Evet, evet. 20 tane farklı oyun var ama orada i 1.000 oyun, 2.000 oyun, 10.000 oyun yazınca, böyle, şey oluyordu, hani, daha
Evet. Evet, bir şey